Então, eh, você acha que os benefícios para a ciência justificam o uso de animais em testes?
Eh, não. <laughs> Muito diretamente não não acho, eh, eu acho que é uma coisa muito injusta, no fundo, né, eh, se olharmos para o mundo como ele é hoje em dia é extremamente dominado, né, pelo ser humano, essa é que é a verdade, o ser humano acha que é o dono do planeta, do planeta Terra no caso, eh, nem não só, né, no fundo, não só, acha que é o dono do universo quase. E a verdade, é que eu acho que o ser humano tem que respeitar a existência dos outros seres vivos no na no planeta, né, eh, e eu acho um absurdo, eu não acho que isso justifica, eu acho que se quiserem experimentar, eles têm que encontrar outras formas nem que seja como, ah, muitas vezes há testes em humanos, no caso teria que ser uma coisa obviamente, né, não forçada, começando por aí, né, porque senão dá no mesmo.
<chuckles> Exato. Exato. Sim. Mas aí e aí entra aquela questão de quando não não é forçado em que sentido que você poderia implementar um teste desse nos animais, sempre vai ser, né, forçado de certa forma.
Não tô falando dos animais, tô a falar em humanos.
Ah, ok, nesse sentido, então você quer dizer um ser humano oh, perdão, pode falar.
Ou se Não, não. Tipo, eh, não, o que eu estava querendo dizer era apenas isso, imagina: o animal nunca vai ter como se expressar e falar se quer ou se não quer, ou se aceita essas condições disso ou daquilo. Animal não tem como expressar isso para o s para o ser humano. Eh, o ser humano consegue, ou seja, o ser humano, que seja através de pagamento o que quer que seja, uma pessoa pode perfeitamente aceitar tanto quanto a, obviamente, testes em seres humanos, obviamente depende do teste, mas aí que entra a questão, né, por que preservar, eh, o ser humano de certos testes e não os animais?
Exato. Sim. Sim, com certeza, mas aí entra, né, a perspectiva das diferenças de direitos dos humanos e dos animais.
Sim, o que eu quero che onde eu quero chegar com isso é: os direitos dos seres vivos, né, ou seja
Hum. Sim, com certeza, mas sempre vão ter divisórias e, né, categorias diferentes pra isso. De certa forma, a gente nunca vai conseguir enxergar outras espécies como a gente enxerga a nossa própria espécie. É mais fácil você submeter outras espécies, né, a esse tipo de experimentação, não que eu concorde, mas eu acho que é mui é muito mais es fácil emocionalmente, psicologicamente, eh, submeter animais a experimentos do que <chuckles> humanos porque são são, eh, da nossa espécie, né, a nossa, eh, família, podemos dizer de certa forma. E e assim é mais, eh, difícil de s eh, de você seguir em frente com algo como você tá falando, mas, ao mesmo tempo, já existe também, né, tipo, você já tem ex pe eh, você tem pessoas que são voluntárias e elas são pagas às vezes para participarem de experimentos para produtos ou para, que seja, projetos. Eh, então já é uma coisa que existe, mas quando você tá falando de coisas mais pesadas e perigosas, por enquanto ainda tem que passar por animais primeiro.
Claro. Claro. Uhum. Uhum. Sim, exatamente, e é isso que eu tô falando, né, eh, justamente, é isso que, pra mim óbvio, isso aqui também é um é uma questão muito pessoal, né, e eu obviamente também percebo esse ponto de vista e compreendo perfeitamente, né, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que eh, acho muita crueldade, né, do ser humano chegar e falar porque isso pra mim é uma forma do ser humano quase que falar que é um ser superior, portanto ele pode decidir que o animal vai ser submetido a isso e, ao mesmo tempo que ele decide isso, ele tá decidindo que outros seres seres huma ou outros humanos, no caso, não podem se submeter a isso. E eu acho isso extremamente injusto, né. Eh, porque é isso, o o humano, o ser humano tem uma voz, que o animal nunca vai ter den tipo, hum, com a nossa espécie, no caso, né, obviamente os animais entre si conseguem se comunicar, mas, eu digo, nunca vão conseguir se comunicar com a gente, e por que que os animais têm que passar por sofrimento? Eh, eu, hã
Hã. Concordo. É, por hora pelo menos, né, você pode dizer que <chuckles> não vamos
Exato, sim, exatamente, exatamente. Ou seja, eu não tô dizendo que todos os experimentos têm que ser feitos em pessoas necessariamente, mas o humano que tá querendo fazer experimentos, não foi o animal, o humano decidiu que quer fazer experimentos. Então, por que que ele tem que pegar outro ser, que não tem nada a ver com a história, pra fazer esses experimentos? Por que ele não experimenta dentro da própria espécie com pessoas que também estão a fim de fazer o experimento? Entende? É um
É, mas, aí, entra e eu concordo, mas, aí, entra de novo aquilo tudo de eh, ah, é você no momento agora, eh, não tem uma você não tem a tecnologia que consiga de forma, eh, segura, né, eh, executar experimentos assim e usar pessoas nesses experimentos de forma que elas, com certeza, não vão sair daquilo, né, eh, acabadas, né, de certa forma, e
Uhum. Uhum. Sim, claro. Sim, sim. Tipo, sobreviver, né? <chuckles>
É, exato. <chuckles> E a questão toda que eu quero dizer, é só que, tipo, você, no momento, você pode di você pode dizer que é a única alternativa que temos se fomos usar esses produtos que necessitam, eh, experimentação, eh, é usar os animais. Não que eu ache certo. Aí, você tem alternativas que são aqueles produtos, eh, que chamam, tais, produtos vegan, né. E que não que não usam, eh, usem não fazem experimentos em animais. E, também, se você for falar de experimentos, você pode fazer o paralelo, por exemplo, com o, é eh, o consumo de carne animal, porque, eh, porque de certa forma não não deixa de ser também uma indústria abusiva.
Exato, sim. Uhum. Sim. Sim, também é verdade, também é e é o que eu é o que eu digo, né, não deixa de ser também uma opinião quase um pouco hipócrita o que eu estou a dizer, porque de fato, né, eu consumo produtos animais, eh, mas ao mesmo tempo eu consumo, mas é um quase por quase por hábito, né. Obviamente com muito esforço, etc dá para mudar esses hábitos, né, porque todo hábito necessita claro de um certo esforço pra pra mudar, eh, mas eu sinto que é ainda mais cruel, nos tipo os experimentos feitos, ou seja não no consumo alimentar, né, e mesmo assim o consumo alimentar tem muitos aspectos que eu acho muito negativos ou seja, eh, manter os bichos em cativeiros, né, é aquela coisa que o o os animais nascem para serem consumidos, acho isso péssimo, sou muito contra, é por isso eu também acho que é impor a verda mas, assim, a verdade é que é um ciclo natural ao mesmo tempo, o consumo, né, da carne, é uma coisa que já existem, há, anos e anos e anos desde que somos, né, desde que nos conhecemos por humanos, isso existe. Agora o que eu acho errado dessa indústria hoje em dia por exemplo, é justamente
É, é horrível. Sim. Ela não tem ela não tem uma infraestrutura que consiga de certa forma, eh, não consegue de certa forma, eh, providenciar uma uma qualidade de vida boa para esses animais.
Exatamente ou seja Qualidade. Exatamente. Exatamente ou seja, temos muitos, eh, muitas pessoas para consumir, né, e temos pouca, é isso, pouca infraestrutura, portanto, depois acaba tendo, né, esse, esse sistema que não acho que seja nada perto de positivo, eh.
É sim vários escândalos ali além do mais, né, e não é, tem o obviamente que depende de cada país, né, por exemplo quando você está falando de experimento os experimentos com os animais, né, você você depende obviamente muito das leis que protegem os animais e, isso vai variar de país pra país, então
Claro, claro. Uhum. Uhum. E por exemplo, por falar em experimentos em animais, né, a verdade é, se podemos pensar no caso da Laica, né, a cadela que foi mandada para o espaço. Ou seja
É, de certa forma.
não deixa ter sido, né, não sabíamos se os humanos não sabiam se iam sobreviver ou não. Portanto vamos colocar um um cão, eh, que tem tipo, digamos, entre muitas aspas funções minimamente semelhantes a humano, para ver como é que ele reage, ou seja eles mandaram um cão sabendo, claro que o cão ia muito provavelmente morrer, né. Ou seja, isso para mim é é uma sentença de morte a um animal completamente inocente. Eh, e e é e é isso que eu digo, por isso que eu sou muito contra, né, essa coisa do dessa ciência que usa os animais. Eh, porque, novamente eu sei é controverso ao mesmo tempo claro, né, óbvio, mas por isso que eu digo, eu sou muito mais a favor desses experimentos quaisquer que sejam, serem feitos com humanos, porque os humanos obviamente, com condições no sentido que, o humano sabe para que que ele está indo, né, obviamente.
Não, com certeza. Exato. É. Sim. Sim, com certeza, ele tem ele tem a ciência do que está acontecendo porque de de fato o animal não tem uma escolha, e você basicamente está forçando, eh, está forçando o o bicho simplesmente a ser abusado.
Exatamente. Exatamente está forçando o animal a ser abusado, a sofrer, que no fundo eu não estou a
Mas aí, se eu puder te interromper rapidamente, a questão toda também é é que você tem que lembrar que os consumidores também têm, né, uma responsabilidade quanto a isso, e muitas pessoas tendem a ignorar, ou, eh, pelo menos elas negligenciam essa essa esse aspecto ou esse princípio, porque que eu imagino que muitas pessoas se você forçá-las a pensar no assunto, elas vão de fato concordar, eh, elas vão concordar que você realmente não deve, eh, consumir ou comprar produtos que usam, fazem experimentos em animais, né. Mas muitas pessoas se elas forem olhar o que elas têm de produtos de beleza ou se elas têm comida também, né, o que seja, né, eh, ou roupas ou o que seja, muitas pessoas vão ter produtos que foram testados em animais, e elas não vão parar para pensar nisso, eh, a não ser que você de fato ativamente comece a falar sobre esse tópico. Então, depende muito também das pessoas pararem de consumir essas coisas, não são só os países ou os produtores, na verdade são os consumidores que têm o maior, eh, o maior poder aqui, porque se você começar a boicotar, ou se você parar de consumir esses produtos, então obviamente que você vai ter vai ter que chegar com novas regulamentações.
Claro, claro. Esse essa parte. Uhum. Exato. Uhum. Muitos, exato. Uhum. Uhum. Claro. Vai obrigar a indústria, né, a mudar.
É, exatamente.
Uhum, sem dúvida, mas eu também acho que e concordo plenamente na verdade, né, mas eu também acho que tem muito a ver justamente com essa questão da cultura, né, culturalmente falando, não é um assunto que se toca muito, né, ou seja, por exemplo, mesmo na na parte do consumo alimentar, né, é é uma coisa que só nos últimos anos é que na verdade com se começou a falar sobre essa questão, né, de tipo: "Eh, os animais sofrem, eles vi têm uma vida horrível só para serem comidos", né, no fundo. Eh, e mesmo isso que é um é um tópico muito recente na na sociedade, eu sinto, não é uma coi tanto quanto, é só agora, tipo nos últimos anos, obviamente, que você vê, cada vez, mais as pessoas, eh, se importando mais com esse assunto, né, e correndo atrás talvez pra
É. É, esse tópico esse tópico de de esse tópico de dos direitos de animais que é uma coisa realmente recente, e é é por isso que tem tantas dificuldades ainda nos países mundo do mundo todo, basicamente, eh, de conseguirem chegar com, eh, uma com regulamentações, basicamente, que que possam ajudar, né, nessa luta, porque ainda existe, de certa forma, eh, mui tem muita gente ainda que pensa que, eh, não tem problema, é que, tem muita gente que imagina que é o animal que é é consumido, né, na por exemplo, com a questão de alimentação, né, eh, que eles são criados para aquilo e que eles não são cientes o bastante, para que justifique essa regulamentação. Eh, e por mais que não seja a maioria, mas tem muita gente que pensa assim ainda e por isso que essa indústria ainda existe.
Sim, sim. Uhum. Uhum. Uhum. Sim. Exato. Uhum. Sim, isso também é verdade, as pessoas têm pouca empatia, né, de certa forma, porque elas veem os animais como m mas voltamos novamente aquilo que eu falei no início, elas veem os animais como um ser inferior, que não tem empatia, que não tem emoções, que não tem essas coisas todas. E novamente, é por isso que também são muitas vezes usados em testes, né, porque as pessoas é isso têm essa dificuldade em criar empatia por esse ser que elas vejem veem como um ser, é inferior, né, no fundo é isso. Eh, mas
É. É, é tem isso também, tem essa parte da superioridade, né ou é, pelo menos o ser humano que você disse, se coloca numa eh, num nível mais elevado do que o animal e é mui é muito mais fácil você abusar do bicho dessa forma.
Uhum. Exatamente, exatamente. Eh, por isso que, assim, pra concluir, de certa forma, né, aquela pergunta lá no início, eh, por isso que eu digo, eu acho que não se justifica de todo o teste nos animais, os benefícios, porque tudo bem, tipo, no que toca produtos, os humanos podem se dar bem com isso, ok, mas, é correto? Não acho! Porque os humanos não são o planeta Terra todo, né, tem aquela cadeia toda, ou seja todos os seres vivos têm que tá bem no planeta para o planeta tá bem, no fundo, né?
Não. Exato, e se eu e se eu puder adicionar uma questão, é que a gente tem a tendência de se remover desse ciclo que você está mencionando, e nós nós também fazemos parte desse ciclo, então, é uma questão de você refletir sobre isso e realizar que dis de for certa forma nós, também somos animais. <laughs>
Uhum. Exatamente. Sim. Exa sim, mas é exatamente isso e e aí, que tá, eu acho que o o ser humano é isso, ele se vê como o ser humano, não se vê como um animal, né, então é é como você falou ele se separa muito dessa dessa outra realidade, digamos né.
Né, do ciclo natural podemos dizer das coisas.
Exato.
Bem mas é eu é eu eu imagino que a gente concorda, <laughs> fundamentalmente né, nessa questão.
Mas sim. Sim, falando atualmente também diria que sim. <laughs>
É, por mais que possam ter pequenas nuances mas é mas foi muito interessante, obrigada pela conversa.
Obrigada, <chuckles> obrigada pela pela pelo desenvolvimento.
<chuckles> Sim igualmente, tchau, tchau.
Tchau, tchau.